बिल्कुल सही कहा आपने, अपना बनाता है कहीं न कहीं। तो बस ऐसे ही फिर बातचीत शुरू हुई, तो सबसे पहले सब अपने पड़ोसियों को बताते हैं ना, बातचीत होती रहती है मतलब सबकी। तो अपने ही फ्लोर पे बहुत पहले एक शादी भी थी तो हम मतलब सब लोगों ने उस टाइम पे भी काफ़ी मदद की थी उनकी, तो ऐसा हुआ कि अ, एक सदस्य हैं जो हमारे ही अ, फ्लोर पे जिनका मकान खाली है लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं कहीं न कहीं, और कहीं न कहीं फ़ोन से वो जुड़े हुए हैं हमसे, जैसे उनके घर पे कुछ भी होता है, तो हमें फ़ोन कर दिया कि ये देख लीजिए। हाँ, वो देख लीजिए और उनके घर की कीज़ भी उन्होंने हमें दी हुई थी, तो कि भाई आप रखिएगा अगर कोई
हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। अच्छा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। <chuckles> वाह रे, वाह! इतना भरोसा। म मतलब इतना भरोसा कम ही देखने को मिलता है।
जी, जी। <chuckles> हाँ, सही कहा आपने, लेकिन सच में उनका वो भरोसा भी था और कहीं न कहीं भरोसा भी इंसान तभी करता है, जब उसका मन बने कहीं। तो इस तरह से उनकी चाबी हमारे पास थी अब अगर देखिए हम चाहते हैं ना तो वो आउट ऑफ इंडिया रहते, उन्हें पता भी नहीं चलता उनका घर हम प्रयोग कर लेते। है ना? लेकिन देखिए वो कहीं न कहीं इंसानियत नहीं होती और कुछ नहीं होता फिर हमने उनको फ़ोन किया, हमने उनसे पूछा कि, "ऐसे-ऐसे हमारे घर में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और कम से कम 3 दिन तक हमें ये चाहिए होगा आपका फ्लैट, तो क्या हम प्रयोग कर सकते हैं?" हमने उन्हें मतलब ये भी बोला मतलब क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे पूछते हुए कहीं न कहीं तो फिर भी हमने ये बोला कि अ, "वैसे तो हम होटल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत ना हो" क्योंकि उनके घर में पूरा फर्नीचर भी सेट था कहीं न कहीं होता है ना देखिए अपने सामान की सबको बहुत चिंता होती है। है ना? तो, <chuckles> तो हमने उनसे बस इतना सब बोला ही था और हम बल्कि क्लैरिफिकेशन दे रहे थे कि हम मतलब खुद से उसमें रह लेंगे और गेस्ट को अपने घर में रोक देंगे, क्योंकि देखिए आप जो चीज़ अच्छे से रख सकते हैं आप गेस्ट को नहीं रोक सकते, कोई बच्चा है, कुछ है।
सही कह रहीं आप। हाँ। हाँ, बिल्क बिल्कुल। <chuckles> हुँ। नहीं और हाँ, मतलब आप कोई कुछ तोड़-फोड़ दे, कुछ बच्चे कुछ ख ख़राब कर दें, कुछ खरोच दें ये सब की चिंता तो आप को भी रहती है। हाँ।
है ना? सुंदर-सुंदर एंटिक चीज़ें भी रखी हुई है उन्होंने अपने घर में। जी, तो हालाँकि जब से उन्होंने चाबी दी थी कम से कम 2 साल, 3 साल हो गए तो हम कभी उनके घर में गए भी नहीं थे देखने के लिए, तो उसी समय जब ज़रूरत पड़ी और उन्होंने परमिशन दी कि, "अरे, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको तो इतना बोलना ही नहीं चाहिए।" और आप बिल्कुल मतलब हाँ, मतलब इस तरह से जब उनका जो एक अ, कहे सकारात्मक अगर भाव आया तो थोड़ा-सा आत्मविश्वास आया। जी।
<chuckles> अरे, वाह! उ, बहुत वॉर्म बहुत वॉर्म रिस्पॉन्स था ये तो उनका।